ถ้า จก ปกติทั่ว ๆ นะครับเนาะ ก็อาจจะมีแบบว่า อืม เอ่อ พอหลังจากทำงานเสร็จ ก็อาจจะดู เอ่อ เข้ามา อ พักผ่อนในห้องที่พักเนาะ ดู อ่า ฟังเพลง ดูยูทูบ ดูคลิป ดูข่าว อะไรบ้างนะครับผม แต่ถ้าเกิดเบื่อ ๆ ขึ้นมาเนี่ย บางทีเรา ผมก็ <tsk> อืม มันรู้สึกอยากออกไปข้างนอกล่ะ ถ้าเกิด เอ๊ ถ้าการที่ถ้าเกิดผมจะทำให้มันแบบรู้สึกว่า มันไม่เหงาด้วยแล้วแบบ เอ๊ย เราไม่อยากอยู่ห้องแล้ว การที่ไป ออกไป ไป พูดคุยกับผู้ ไปหาคนในส่วนของท้องถิ่นต่าง ๆ นี่ ตรงนี้มัน มันน่าจะมีประโยชน์ หรือว่ามันก็น่าจะช่วยให้คลายเหงาได้ด้วยไหมครับ? ตรงนี้
อืม อืม ครับ อืม อา ก็เป็นความคิดที่ดีนะครับ หรือเหมือนรู้ว่า ว่าไปเจอเพื่อนใหม่ ๆ สังคมใหม่ ๆ นะครับ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ความ อือ ๆ ผมก็ว่าดีนะ คือมัน มันก็ไม่เสียหายที่เราจะออกไปพบปะกับผู้คนใหม่ ๆ นะครับ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละที่ที่เราไป ใช่ไหมล่ะ? อืม ก็เป็นการขจัดความเครียดที่ดีเลยล่ะครับผม เพียงแค่อยู่ในขอบเขตของ อ่า เขาเรียกว่า อ่า เป็น คน ท ท อ่า เขาเรียกยังไงดีอะ ม ความ เป็น
ครับ อือ อืม อา ครับ อา ครับผม อะฮะ ๆ อืม อา <clicks tongue> ครับผม
คนที่มีครอบครัวอะครับผมนะ เพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างซื่อสัตย์ ซึ่งกันและกัน ใช่ไหมครับผม? อืม นั่นแหละครับ
อา โอเค เข้า จ เข้าใจ ครับ อืม ๆ อุตตา อา เข้าใจขึ้นได เนาะ ถ้างั้นผม เดี๋ยวผมก็ลอง อาจจะลองแบบว่า เอ๊ะ ไปหากิจกรรมเนาะ ออกกำลังกายก็ได้ สวนสาธารณะ ช่วง ช่วงเย็น ๆ ค ค่ำ ๆ อะไรแบบนี้ก็ได้เนาะครับเนาะ ถ้าเกิดว่า เอ๊ะ เรา เรารู้สึกว่ามัน <tsk> มันก็แบบว่า อ่า เหงา ๆ เนาะ หรือว่าแบบ เอ๊ ถ้าเราจะให้เราไปนั่งชิวทุกวันมันก็ อืม บางทีมันก็อาจจะไม่ได้แบบอยากเป็น ช แบบนั้นทุกวันเนาะ ว่าไอ้ อึ การออกกำลังกายมันก็ เนี่ย
อืม โอ้ เยี่ยมเลยครับ ครับผม อืม ใช่ เข้าใจเลยครับ อาจไป ดีเหมือนกันนะครับ การออกกำลังกายไปเดินเล่นในสวน ฟังเพลง หรือว่าอ่านหนังสือตามสวนสาธารณะ ก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับ
อา ครับ โอ้! เฮ้ย ดี ๆ เลยครับผม เพราะว่าคือผมว่าการที่จะ เอ่อ ได้ไปนั่งพักนะ อ่านหนังสือ พักสมอง ปล่อยใจสบาย ๆ นะ น่าจะช่วยลดความเครียด แล้วก็แบบเรื่องอะไรต่าง ๆ ได้ดีเลยนะครับ แล้วยิ่งทุกวันนี้เราแบบ โอ้ มันก็อยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์ หน้าจอคอมตลอด ล เวลากันอยู่แล้วเนาะ การที่ไปพักพวก ธรรมชาติ หรือว่าสวนสาธารณะนี่ โอ้ น่าสนใจเลยครับตรงนี้
อืม ใช่ครับ อืม ใช่ ๆ